Eee, yani, eee, bir şekild ya o kadar zor ki, böyle, gergin, eee, hâlindeyken konuşmak zaten çok zor o, o hâlindeyken. Sakin zamanında da, eee, dile getirmeye çalıştığımda bu sefer, hani, belki ben kelimeleri doğru seçemediğim için de oluyor olabilir. Hani, eee, k onu eleştiriyormuşum gibi algılıyor ve bu sefer daha aşırı tepki gösteriyor ü ü üzerine. Iz yani, ııı, bi ben mesela, hani, "O benden daha mı önemli?" oradaki, hani, k ı k k şey süpermarket marketteki sırada geçirdiğimiz o 2 dakikanın içindeki yaptığı stres, hani, "Benden daha mı önemli oradaki insanlar?" gibi dili dile getirmeye çalıştım ki, hani, gerçekten ben hızlı davrandığım hâlde bu tepkiyle karşılaştım. Bu arada kendisi benden hızlı bir insan değil asla, hani, eee, <chuckles> daha yavaş yapar her şeyi. Emm, dile getirmeye çalıştım ama, ımm
Hıı. Anladım. Evet. Haklısın. Hı hı. Anladım.